あとトムとジェリーって分かります？
<laughs> ガンダムとは全然違うような、<laughs> ね、あの路線ですね。うん。うんうん。ああ、なるほど、はい。はい。
うん。 いや、うん。路線違うんですけど、世代的にその辺がよくやってたので うん、夕方のご飯の前とかに、トムとジェリーとかを見てたりしてたんで
ああ、<laughs> はいはい。へえ。
はい、見てましたね。うん。
ああ。じゃあ、その中で、何だろう、一番印象に残ってる、これだけは絶対に外さなかったアニメとかってありますか？
はい。 いや、その、えっとね、ガンダム、トムとジェリー、ま、ルパン三世もそうなんですけど、あとデビルマンとか知ってます？
うん。 うん。 うん。 はいはい。 デビルマン、ああ、はいはい。あの、はい。絵がちょっと怖いやつですよね。<laughs> はいはいはい。
とか うん。ちょっと怖いやつです。そうですそうです。はい。もう、そういうのもハマってたし、ただ僕が子供の頃はまだジブリとかってそんなだったんですよ。
うん。 へえ。 はい。 ああ、なるほど。うん。
うん、ま、あ、あとね、ハッチとかありました。
うん。 ああ、なんだっけ、みつばちハッチ。え、ながなげなでえっとなんだっけ？あ、違うん違う、そっちじゃないんですか？<laughs>
違うう、違違う違う違う違います。 そっちじゃなく、それはみつばちハッチで、僕が見てたのはあの、タッチっていう野球のまん野球の漫画で
うん。うん。 うん。 タッチ、はい。 はい。あ、タッチですね。ハッチじゃなくて。失礼しました失礼しました。はいはいはい。いえいえいえ、とんでもない、すいません、私が。<laughs> タッチ、あ、野球の青春物語ですね。ああ、はいはい。
アニメではい。タッチ、ごめんなさい。僕の発音が聞き取りにくかったかも。 はい。はい。うん。 そうです。そうです。あのあの、双子の兄弟と、あの、南ちゃんという、はい、ひ そうですそうです、それです。はい。うん。そのアニメとかはすっごい僕がね、10歳ぐらいの時にすっごい流行ってましたね。
うんうんうん。 なんかひとりが事故で死んじゃうんですよね。ああ、はいはいはいはい。 うん。 はい。

え、宮崎か監督のルパン？
<chuckles> そう、そうなんですよ。
うわ、絵絵が可愛いそうですね、なんか。<chuckles>
あ、でもね、絵がっていうかヒロインがちょっと可愛いんですけど。
ええ。
うん。ヒロインがね、ちょっとね、風の谷のナウシカに出てくるようなヒロインの顔なんですけど。
ううん。 はい。不二子ちゃんはいるんですか、不二子ちゃん。ははいはい。
ええ、そう、あ、いますいます。もちろん、もちろんいます。で、あの、その内容もすごく良くて、そのやっぱりルパンの中でも名作だったんでリメイクされるんですけど。
はい。 あ、実際にジブリのルパンがあもうすでにあったってことですよね。
はい。 うんとね、当時はジブリではなかったんですけど、宮崎駿がメインで作ったルパンの映画なんですよ。
あ、はい。 うん。 あ、監督されたルパン。そうなんですね。へえ。
はい、そうです。 うん、で、それが歴代のルパン三世の映画の中でも、もう一番いいって言われてるものなんで
はいはい。 ほう。
うん。それのリメイクなんですごいいいんですけど、それは大人が見ても結構面白いと思います。
はいはい。 ああ、でも世代交代して声優さんのね、世代交代しちゃうと、あのルパンの声とか銭形け銭形刑事でしたっけ、とかあのあの不二子ちゃんとか、声が変わっちゃうとイメージ的になんか変わってしまいそうな感じ。うん。
はい。 うん。はい、変わりましたね。うん。 うん。 はい。はい。銭形警部、はい、そうですね。 はい。全部変わりうん。 変わりますね。<chuckles> そう、僕が子供の頃はルパン三世、今、栗田貫一さんなんですけど
うん。 はいはい。
昔は山田康雄さんっていう方がやられてて
ああ、そうですね。はいはい。
うん。あの、もみあげがあの人も長いんですけど、うん、うん。でもすごい何て言うんだろうな、人間味があるというか。ほんとになんか、生きたルパン三世みたいな感じな声優さんだったし
うん。<laughs> うん。 はい。 はいはい。
あと、次元、五ェ門、不二子っていうのも、やっぱり何て言うんだろう、もう個性というか
うん。 うんうんうん。
声優さんありきでアニメが作られてたんで
はい。